โอ้โฮ เอาจริง ๆ แล้วพออยู่ ห้อง เนาะ เราก็บอกกับแม่เนาะว่า แบบ "เออ เดี๋ยวจะมีน้องมาอยู่ด้วย" หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ความจริงอะ เราไปคุยกับน้องคนนั้นแล้วแหละว่า "เออ เดี๋ยวยังไงอะ พี่อะจ่าย จ่ายเงินเต็มอยู่แล้วแหละ แต่พี่อะขอยืมชื่อ ขอยืมชื่อเราหน่อยเนาะ เวลาที่แบบว่า เออ แม่พี่มา" หรืออะไรอย่างเงี้ย ก็คือซะ เราอะค่อนข้างที่สนิทกับน้องคนนั้นอยู่แล้วอะค่ะ อา แล้วก็เหมือนประมาณว่า น้องก็บอก "ได้ ๆ เออ แบบพี่แบบบอกกับแม่ไปเลยนะว่าอยู่กับหนู เดี๋ยว มี แต่แบบ เออ เดี๋ยวคุย คุยกัน" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา ซึ่งเราอะค่ะ ก็โอเคเลย แล้วพอเราไปอยู่คนเดียวอะค่ะ เออ คือห้องอะมันแพงขึ้นก็จริง แต่พอเราไปอยู่ชั้นบนสุดเนาะ มันเป็นบรรยากาศที่แบบ คือเราไม่ต้องเปิดไฟเลยอะ ตอนกลางวันคือแบบว่าแสงเข้า แล้วก็ลมเย็น แบบบางทีอะค่ะแทบแบบไม่ได้เปิดพัดลมเลยอะ เรารู้สึกว่า เฮ้ย บรรยากาศมันดีจังเลยอะ อยู่ข้างบนน่ะ แล้ว เขาเรียกว่าอะไร เป็นกะ เป็นส่วนตัวมากขึ้น คราวเนี้ยค่ะ คือเรามี ส เรามีสิทธิ์เต็ม ๆ ในห้องนั้นเนาะ แล้วก็ เขาเรียกว่าไร สังคมข้างบนน่ะค่ะ คือข้างล่างอะเนาะ มันก็จะมืด แล้วก็ ข ห้องค่อนข้างเยอะ อึดแบบว่า เออ แบบเหมือนแบบมีหลายห้องอะค่ะ มันก็แบบว่าเจาะแจะวอแว อะไรอย่างเงี้ย แต่ข้างบนน่ะค่ะ ด้วยความที่มีดาดฟ้า ด้วย มันก็คือเหมือนแบบแบ่ง แบ่งฝั่งที่มันเป็นห้อง ไป เยอะ ๆ อะ ค่ะ เป็น เป็นแบบ เขาเรียกว่าไรอะ เป็นดาดฟ้า ไป ซึ่งข้างบนจะมีอยู่แค่ประมาณ 5 ห้องอะค่ะ อืม
อืม มันก็เหมือนกับว่า มันก็เหมือนกับว่าคุณได้พื้นที่ส่วนตัว ที่เป็นของตัวเอง แล้วจริง ๆ บวกกับได้พื้นที่ที่กว้างขึ้นด้วย รวมถึงอากาศก็ถ่ายเทที่มากขึ้นด้วย โอ้ ให้เดาเนาะ คุณก็อาจจะรู้สึกดีมากขึ้นจากการที่ย้าย ย้ายจากห้องเดิมขึ้นมา แล้วอย่างเงี้ยค่ะ เวลาที่ ระหว่างที่คุณพักอาศัยไปอะเนาะ เออ คุณมีคิ การคิดถึงบ้านบ้างไหม? หรือว่าคุณก็คิดว่า "อุ๊ย ก็นี่แหละ ก็บ้านอีกหลังของฉันเหมือนกัน" อะไรแบบเนี้ย ค่ะ
มันก็จะเงียบมาก ๆ ใช่ อืม ใช่ ค่ะ เราคิดแบบนั้นเลย คือแบบว่าเราคิดว่า "เนี่ยแหละก็บ้านอี อีกหลังของฉัน" คือเวลาเรากลับบ้านทีไรเนาะ เราอะจะไม่ค่อยพูดว่า เป็นบ้านเราแล้ว เราจะพูดว่าบ้าน เราจะพูดว่า "เนี่ย เดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วนะ" เออ แม่เราก็งงเนาะ ว่า "อะไรของเขาวะ?" อะไรอย่างเงี้ย แบบ เออ แล้วเสร็จแล้ว เราก็บอกว่า "อา เนี่ยแหละ ตรงเนี้ยบ้าน บ้านเรา" อะไรเงี้ย เราเรียกหอว่าเป็นบ้าน อะไรอย่างเงี้ย อืม เราก็ รู้สึกว่า แบบเวลาแบบไป ร ไปมหาลัย หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราคุยกับเพื่อน เราก็จะบอกว่า "เออ กลับบ้านแล้ว ๆ" เออ คือเพื่อนเราก็จะรู้กันว่า เออ เนี่ย เราหมายถึงหอเรา อะไรอย่างเงี้ย อืม ซึ่งคนอื่นน่ะค่ะ เขาก็อาจจะพูดว่า "เดี๋ยวกลับ ก่อน เดี๋ยว เดี๋ยวไป กลับไปเจอกันที่ห้องนะ" อะไรอย่างเงี้ย แต่เราไม่ เราก็จะบอก "กลับบ้านแล้วนะ กลับบ้านแล้วนะ บ๊ายบาย" อะไรอย่างเงี้ย อืม
อ้อ อ้อ ค่ะ